ああ、そうなんですね。なるほど、うん、うんうんうんうん。はいはいはい。うーん。
うん、だから、まだまだ良かったのうち、そこまで分別が厳しくなかったので良かったです。 ただ、それの余っちゃった袋どうしよう問題はやっぱりあって。<laughs>
いや、ほんとですよね。どうぞってあげるしかないですよね。ほんとですね、確かに、うん。
そうなんですよ。 だからやっぱりね、そう、ここはね、もったいないですし、まあ、ゴミの分別自治体によってね、その、能力が違うその処理場とかの能力とキャパシティが違うっていうのは、ま、重々分かってますけど、でも、袋とかそういう指定のものが、ね、市の指定のやつじゃないとダメとか、いや、ちょっとね、もう、今のご時世合わなくなってきてるんじゃないのかなって思っちゃいますけど。
ああ、そういうことなんですね。うん。 いや、だから、ね、まあ、ちょっとそれはあれですよね、あの、遠回しタックスっていうかね、税金みたいなことでしょうね。へえ、そうなんですね。それは確かに辛いですね、袋にお金かかるのは。
うんうん。 そうですね。 うーん。 そう、だからこそ、まあ、やっぱりなるべく持つものとかコンパクトに、あの、まあ、必要なものだけで自分の身の回り整えとくと、ま、引っ越しだったりとか、片付けも結構楽になるし。
うん。 うん。 いや、ほんとですね。だいぶ違いますよね。うーん。
ええ、こうね、それこそ片付けとか始めると、「あ、そういえば前ずっと探してたやつここにあったんだ」ってなったり。そう。うん。「あ、これなくなったと思って買っちゃったよ」っていうもの見つかったりみたいな。<laughs>
ああ、そうですか、見つかったりします？うーん。 ああ、そうですか。確かに、あ、じゃ、そういうのも減ってくるわけですね。うーん。うんうんうん。なるほど。へえ、なんかあと、一番難しいものって何ですか？こう、コンパクトにする上で
ああ、そうですね。もうだいぶ減りましたね。それを意識して始めてから。 はい。
どれが、手放しづらいと言いますか
ああ。 これもね、結構やりまして、あの、僕の場合だと本ですかね。
うん。 うん、ああ、好きなものね。確かに、うん。
そう、本。本ってやっぱりこうね、いつか読もうと思って買って置いとくじゃないですか。でも、なかなかこう読まなかったり。でも置いとくとかさばるし重いんですよ。
はい、はいはい。 うん。ええ。 ああ、確かにね。うんうん。
うん。でも、いざね、捨てちゃうって思うと、ね、色んな気持ちで買ってるし、そもそも本自体結構高いし。だからこう捨てるのも踏ん切れなくて、いや、やっぱ本はね、いつもね、悩みますね。
うん。 そうですね。 うーん。 あ、そうですか、じゃ結構溜まってる感じですかね？うん。
そうですね。まあ、溜まってるからこそ、まあ、やっぱり泣く泣く売ったりとかそう。
ああ、そう、え、ま、もう、何冊までって決めるんですか？例えばこのおしす、なんか、ここに入る部分だけとか。
ああ、確かにそんな感じにしてます。あの、ちょっとした小さい本棚みたいなのがあるんですけど、そう、そこに収まる分だけにしようって。
ああ。 ああ、そうなんですね。